فيعني
يعني هم مش متوقّعين منّك إن أنت ت تتصرّف كده أو تصرف كده، فبيعارضوك، آه.
آه، يعني آه، اللي هو "يا ابني بقى طيب شيل حاجة لنَفْسك، بلاش بقى المصاريف الكتير اللي أنت بتصرفها على الفاضي دي،" مش عارف إيه وكده فاللي هو بجد يعني إيه، آآ آآ يعني آآ، كنت ال في سِن صغيّر بجد اللي هو ب باصرف رهيب ما أنا باشتغل بقى وشايف إن أنا إيه، أنا ما حدّش بيدّيني حاجة فأنا من حقّي أصرف براح فاللي هو ما حدّش يكلِّمني، إمم، ف يا عَم آآ، إمم.
آه خلاص بقى، آه، معاك خلاص فلوس بقى، إمم. <laughs>
فالد الدين
طَب وأنت اتفضّل، اتفضّل، كمِّل.
لأ، اللي هو إيه، يعني الدنيا كانت يعني كنت ممكن بسبب الفلوس الكتير اللي أنا مسكتها في سِن صغير دي، كانت ممكن بجد تودّيني في سِكَك وِحشة، بس الحمد لله يعني آآ، ز اتضبطت وكده وربّنا وفّقني يعني، وفي حتّة تانية بقى اللي هي حتّة الجواز كمان اللي هو إيه، آآ، أهلي يعني برضه كانت خطوة اللي هو
آه. آه، احكِ لي بقى، آآ، احكِ لي دي بالذات بقى يعني آآ، قُل لي كده آآ، إيه إيه اتصرّفت إزاي يعني أو أنت مرّيت بالموقِف ده فعلًا معاهم، يعني هم كانوا متوقّعين منّك شيء أو وأنت رغبتك كانت حاجة تانية أو عايز حاجة تانية، مرّيت بيها إزاي دي؟ واتصرّفت فيها إزاي معاهم؟
إمم.